Sì.
È ehm, più complicato, perché poi devi smaltire la batteria della macchina. Non è più che la puoi riparare, no devi proprio smaltirne e comprarne una nuova, quindi ha la produzione di altre ehm, di altre batterie. Quindi secondo me, vai lì anche a peggiorare l'ambiente.
Ah, brava. Gius Sì, sì. Giusto, giusto. Sì, è un problema. Ti dico la verità, 'sta cosa quando l'ho letta sono rimasto scioccato: che molto presto loro stanno stanno progettando 'sta cosa, diciamo, in 9 anni da adesso, vogliono eliminare tutt tutti i tipi di carburante. Tu solo macchine elettriche in giro, questa cosa è spaventosa.
Esatto. Mh-mh. Ma anche adesso, se pensi, anche la mhmm, la pressione psicologica, no, io ho appena fatto la patente e, come tu sai, i neopatentati hanno dei limiti, okay, che nuovi, no, di quest'anno. Se tu vai a vedere i limiti di una macchina, uhm, col carburante, okay, una macchina normale, io ho una determinata velocità che non poss cioè, una potenza che non posso comprare quella macchina perché è troppo potente. Però, se vai a vedere invece, se compro una macchina elettrica, posso guidare una macchina più potente. Questo cosa va, a la alimentare la coscienza dei giovani o diciamo, non per sessismo, ma più per i maschi, okay, che ai maschi piace corre i macchina, no? Un maschio va a pensare a comprare una macchina elettrica che una macchina carburante, perché dice: "Grazia così, posso guidare una macchina più potente e posso andare più veloce," no? Quindi, è anche in questa piccola cosa, cercano di manipolare il il ragazzino, in questo caso, a comprare quello che loro vogliono: quindi una macchina elettrica.
Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì, sì. Giusto. Sì, brava hai detto se hai hai bene, perché la macchina elettrica l'ho provata. Infatti spinge di brutto, appena tocchi l'acceleratore la macchina vola. Sì, è spaventosa sta cosa.
Mh-mh. Eh, va. Esatto.
Che loro fanno dei limiti sunne sulle macchine coi motori termici, e una macchina ibrida o elettrica loro n cioè, non mettono limiti o niente per un neopatentato, è un casino.
Eh, così. Ma così il ragazzino compra quella macchina lì. Quindi, ci saranno p sempre più macchine elettriche, perché cercano di spingerci a comprare queste macchine elettriche che, secondo me, uhm, sono contro l'ambiente. Tu che cosa pensi? No, okay, vedo che alla fine abbiamo la stessa idea, no, ehm, contro le macchine elettriche.
Eh. Infatti. Sì. Sono contro l'ambiente, sì. Sì. Sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì.
Dai bene, comunque è un tema abbastanza interessante questo della tecnologia e l'ambiente, perché son 2 cose molto contrastanti tra di loro, no, alla fine.
Ovvio Sì. Sì. Sì. Sì. Ah, comunque mi fatto piacere argomentare con te. Ehm, abbiamo anche aggiunto delle informazioni nuovi, e spero che in futuro faremo altre argomenti insieme.
Sì, e anche a me. Esatto. Sì dai, ci sentiamo allora. Buona giornata. <chuckles> Cia ciao.
Va bene, ti saluto, ti auguro buona giornata. Ciao.

Sì, sì, sono d'accordo. E infatti ne ho sentito parlare di un punto molto riguardo a quello che hai detto, che quando che hanno, ehm, sviluppato la rete 5G, ho sentito parlare che che questa o questi segnali diciamo, ehm, allontanano le api.
Sì? Può anche essere questo. Non l'ho sentito, ma suppongo che può essere. Effettivamente le api cioè è un grosso problema questa cosa, perché le api ts servono. Sì, sì, per il flusso della vita, per tutto serve. Quindi se queste mancano è un problema. Quindi secondo me dovrebbero anche, uhm, valutare questo questo problema e non dico, uhm, togliere la rete 5G perché credo sia una cosa impossibile oggigiorno toglierla, no, perché a tutti serve e quindi forse solo l'Italia riesce ancora a vietarla, ma da di questo passo non credo neanche l'Italia riesca più. Ehm, diciamo perché dovrebbero far si creare, diciamo così, dei progetti per sostenere le api perché è importante. Cioè diciamo che s succederà un casino se queste api si estinguono.
Sì, sì ne ho sentito parlare. Eh, infatti perché le api sono molto, molto importanti, molto. Certo, certo. È un problema. Sì, sì. Sì. Sì. È ovvio, ovvio, ovvio. Sì perché lo sono uhm, proprio sono i i più importanti per anche i il bilancio, l'equilibrio ambientale.
Mh-mh. Se no conosci qualche tecnologia che sta aiutando, uhm, l'ambiente o ora non te ne vengono in mente?
Allora, aiutando l'ambiente ehm, sì ovviamente. Ci sono dei m ehm, dei mezzi tecnologici che aiutano in agricoltura.
Mh-mh, sì.
Sì, hanno inventato tante cose, seco vabbè noi forse non ci intendiamo di a agricoltura, però ne ho sentito parlare cioè
<chuckles> No, per nien Sì, sicuramente in quel campo ha aiutato molto.
Sì.
E invece, mhmm, tipo uno di queste innovazioni tecnologiche che più ti ha colpito? Ne hai qualche in mente? Tipo
Infatti. E ti ehm o o ovviamente se o parlerò magari del mio settore, o ovviamente, tipo le cose informatiche.
Mh-mh. Okay.
Sì, le cose informatiche ho visto che hanno e e stanno sviluppando di brutto tutti i giorni dei processori molto veloci e anche l le memorie virtuali e computer in generale. Adesso, anche il modo di raffreddamento d è cambiato, cioè prima era ventolina, adesso proprio sono dei picco tubicini. Ehm certo, certo ha f ha ha fatto un salto proprio molto importante.
Mh-mh. Mh-mh, esatto.

Mh-mh. Fatti anche se parliamo delle delle cose piccole, no, come la SIM. Una volta quand dovevi comprare in continuazione delle SIM nuove per le telefonate, no. Poi si è arrivato al stabilire una SIM, quindi ognuno di noi ha una SIM. E adesso stanno inventando la eSIM, quindi la SIM digitale. Quindi non bisogna più produrre, uhm, e sprecar dei dei prodotti per questa piccola SIM, perché ormai la puoi scaricare su Internet. Quindi molte cose, diciamo, stanno aiutando l'ambiente alla fine, perché meno si produce meglio è. No?
Sì, sì. Sì, sì. È vero. È vero. Sì, sì. È vero. Sì, brava. Sì, infatti ne ho sentito sì, ne ho sentito parlare di questa eSIM già da da più di 1 anno che
Sì, sì, è una cosa abbastanza mu nuova, diciamo così. Infatti, ehm, io ad esempio non ce l'ho ancora, ma probabilmente fra un paio di anni dovremo tutti avercela, come le macchine elettriche, no. Che fra un paio di anni dovremo avere tutti queste macchine elettriche, che poi anche lì ci sono idee contrastanti, perché molti dicono che in realtà peggiora la qualità dell'ambiente, queste macchine elettriche. Tu che cosa pensi?
Sì. Ah, brava. Eh Sì, sì. No, ma tu hai toccato un tema importante adesso. Se l cioè le macchine elettriche che molto presto infatti ne ho sentito parlare, che vogliono eliminare addirittura tutti i tipi di carburante e usare le macchine elettriche, no? Io n purtroppo non la vedo positiva perché io mi intendo di motori e purtroppo ci vuole sempre questi tipi di carburante che è a base di petrolio, e che per il motore cioè, proprio per il motore stesso. Le macchine elettriche purtroppo sono la maggioranza sono difettose. St e t noi stiamo parlando macchine elettriche sono come il cellulare
Mh-mh. No, neanch'io. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Poi alla fine quanto ti dura? Quanto ti dura poi una macchina elettrica in confronto a una macchina a carburante? Quindi alla fine lì, se vai a calcolare, ci sono molti più sprechi.
lo carichi. Infatti, infatti. E Ehm, innanzitutto l'autonomia e mhmm, cioè possiamo dire un fallimento, perché se tu sei in viaggio più di 200 chilometri ma massimo, massimo 300 chilometri devi fermarti per caricare. E e come fai? E dove? E poi il tempo, ma non è tu tu quando, mhmm, fai il rifornimento benzina lo fai in neanche 2 minuti. Invece per caricare una macchina ci ma ci vuole ore e ore, okay
Mh-mh. Mh-mh. Esatto. Quindi anche lì spreco di energia.
e poi adesso ultimam certo, e poi ultimamente stai vedendo 'ste alluvioni di qua e di là, quindi macchine elettriche sono contro l'acqua, eh. Se un casino, okay? Eh.
Mh, esatto. Ti rischi di pendere la co la la scossa mentre stai guidando.
Sì. Anche questo, brava. E poi un'altra cosa, uhm, queste macchine elettriche se se tu le vedi in giro va vanno a fuoco così, cioè, senza motivo, cioè, dal nulla.
Sì, infatti, se non sbaglio, in molti centro commerciali, in molti garage sotterranei o anche crociere è vietato parcheggiare la macchina ibrida o elettrica. Perché rischio di di di esplosione, no, quindi diciamo che finché no a parte che oltre al fatto che non funzionano bene, no, che tu puoi dire: "Vabbè, fa qualche anno si migliorerà, uhm, questa tecnologia qua delle macchine elettriche e quindi non succederanno più questi questi incidenti." Però, ehm, s comunque, diciamo, poi smaltire una macchina
Infatti. Eh, infatti. Sì.

Esatto. Ma anche se non non so se hai sentito, adesso esistono delle tecnologie tipo con il VR, no, im riescono a fare delle operazioni a distanza, no, quindi fai che il medico più bravo del mondo a risolvere problemi, ehm, l legati al cervello, no, si trova in Germania, tu invece sei in America e hai bisogno della sua mano, ma n mhmm, non ci sono i tempi, no, per arrivare fino in America e quindi lui, grazie a questa tecnologia moderna, riesce a operarti a distanza, perché gli strumenti si collegano virtualmente. Quindi, diciamo che lì è un uso buono per anche per l'ambiente, perché alla fine non devi spostarti e quindi inquinare, uhm, l'ambiente con il mezzo, no?
Sì. Sì. Sì. Ovvio. Ovvio anche questo sì. Sì, tutti questi sono aspetti positivi, certo.
Eh, sì, sicuramente.
Sì. E invece parlando degli aspetti negativi, ovviamente, si qua si tocca i social: i social hanno rovinato, hanno rovinato tipo le relazioni, ehm, eh, tipo prima
Mh-mh. Sì, sicuramente. Però, diciamo che, è un po' contrastante, no: hanno migliorato ma hanno peggiorato le relazioni. Perché alla fine, grazie alla tecnologia io e te ora stiamo parlando da parti probabilmente diverse del mondo o del paese, no, quindi riesci grazie alla tecnologia riesci a comunicare con persone distanti, quindi riesci a sentire anche persone, mhmm, parenti lontani e cose così, no, riesci a capire anche cosa sta succedendo in altre parti del mondo, riesci a informarti. Però dall'altra parte, siamo troppo connessi a queste questi mezzi, e quindi perdiamo un po' la realtà. Perdiamo invece le persone che abbiamo vicino, non parliamo più, stiamo parlando in continuazione con altre persone lontane, no, tu cosa ne pensi di di questa questo contrasto?
Brava, giusto. Sì. Mh. Sì. Certo. Sì, sì. Sì, sì, sono d'accordo, ovviame sì, sono d'accordo, confermo pienamente quello che hai detto; che hanno infatti creato u una distanza fra ehm, fra la gente, e fa e addirittura fa anche amici, tipo prima i bambini andavano sempre a giocare fuori, no, era so sempre in comunicazione. Adesso adesso loro non non non escono più, sono attaccati a 'sti a sti device, ehm, sempre in mano, giochi, tutte co cioè, mhmm, non vanno più in mezzo alla natura, che questo dà dà una forza spirituale molto importante, che eh. Sì.
Mh-mh. Esatto. Esatto. E infatti, concordo appieno. Tu, infatti, cosa ne pensi di tipo di dell'influenza che ha la tecnologia sui bambini piccoli?